Ờ, không biết là cái chị này chị đấy có có giữ chức vụ cao trong cái công ty của cái ông này không nhỉ? Bạn bạn có biết về cái vụ n à.
Ch chắc mình chắc là có đấy, mình chắc là có nhưng mà người ta có khả năng, kiểu, người ta giấu đi ấy, thì cũng không biết được. Mình chỉ việc quan tâm đến là Viruss với là, kiểu, Pháo, kiểu, những người gọi là thần giới trẻ đang idol, đang thần tượng hóa ấy.
À. Ờ, cái chị À, à. À, cái cái vụ, à, cái vụ Viruss với cả Pháo này là bắt nguồn như nào nhỉ? Mình nghe nói là hình như là anh Viruss đấy anh ấy ngoại tình, đúng không?
Đấy, ví dụ như, kiểu Rồi thì là, ừm, có có người, đ đúng rồi, họ đấu tố Viruss là Viruss ngoại tình, Viruss như này, như kia với các bạn nữ khác trong khi vẫn còn yêu bạn này, bạn kia. Thật ra thì mình thấy c ừm.
À, có có nghĩa là bắt nguồn từ cái cái cái bài hát của cái bạn Pháo tung lên đấy, đúng không nhỉ?
À không, thì bạn Ph không phải đâu, thật ra là người yêu bây giờ của Viruss ấy, người ta người ta đấu tố Viruss trước, xong bắt đầu là mấy bạn khác mới nhảy vào, xong Pháo bắt đầu mới tung cái video đấy ra, video nhạc đấy ra, đấy. Nhưng mà mình thấy tại Pháo họp nó tung ra rất là nhanh ấy, nên mình nghĩ là cái này có một ekip đứng đằng sau dàn dựng.
À, thế à? À, thì ra là thế nhỉ? À. À, chắc chắc là muốn nổi tiếng hơn à, hay là, à, câu câu fame hơn. Ờ, tức
Để để câu fame, đúng không? Để câu fame những người tham gia sẽ được câu fame, đúng không? Đấy, mà ông Viruss ông cũng kiếm được tiền donate. <chuckles>
À, đúng rồi, đúng rồi. Thế còn, ờ
Nhưng mà mình ờ, bạn nói đi.
thế còn là mình mình hơi thắc mắc là cái cái cái vụ mà anh này là có dính dáng đến tổng cộng là bao nhiêu người nhỉ?
Ờ, mình thấy là ghi là tổng cộng mười mấy người ấy, 11, 12 người. Nhưng mà thật ra thì người ta là cũng có tiền, người ta cũng đâu thể cấm được, đúng không? Mà người ta cũng có có cưới ai đâu hay như nào đâu, thì cũng chưa bị d pháp luật ràng buộc, về cơ bản là không phạm luật thì chả vấn đề gì, đúng không? Cũng chả có con với ai.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thức thế bạn có nghĩ là những những cái người nghệ sĩ nổi tiếng nên là người ta có có có trách nhiệm làm gương cho cái những hành vi về cuộc sống cá nhân của người ta không? Kiểu, ờ
À. Thật ra thì là mình nghĩ là không. Ví dụ nhá, ví dụ như là thầy Huấn chẳng hạn, đúng không? <chuckles> Cũng là người nổi tiếng đấy, đúng không? Cũng là người nổi tiếng đấy, đúng không? Đấy, đấy, đấy, mình quan trọng là mình là người người follow. Người ta nổi tiếng là việc của người ta, đúng không? Người ta làm gì là việc của người ta, còn mình follow, mình có học theo không là việc của mình, cái đấy là trách nhiệm ở ở mình, không thể trách người ta được, mỗi người một khác, đấy. <chuckles>
Ừ. Ờ. À, thầy Huấn à? À, à, đúng đúng, đúng, đúng. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Bởi vì là nói chung là ông ông Viruss này thì, ờ, cũng cũng, kiểu, là người nổi tiếng nhưng mà dù sao thì ông ta ông đấy là cũng chưa kết hôn với ai, thì, ờ, ờm, ừ, thì cảm giác, kiểu, người ông ông đấy cũng là người có tài mà, nên là ông đấy, kiểu, cặp kè với nhiều người cũng cũng cũng đâu có gì là ừ.
Đúng rồi, ông cũng chưa đẻ con, chưa sinh con, đúng không? Đúng rồi, mình như họ, đúng không? Người ta cũng muốn với ông đấy, là nhiều lúc người ông đấy cũng công khai người yêu mà, đúng không? Nhưng các bạn kia vẫn nhảy vào thây, cứ có phải là người ta giấu người yêu, xong là bảo mình không có người yêu, các em yêu mình đi đâu, đúng không? M mà Viruss thì lúc nào cũng công khai người yêu.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, đúng, mà ông

Mình nghĩ là có đấy. Bởi vì là cái cái sự nổi tiếng của của người ta ấy, là cả nó như là một con dao hai lưỡi ấy. Thứ nhất là rất là dễ, gọi là, ơ, gây dựng sự, ờ, tin tưởng cho người khác. Ừ, đúng.
Ừm, mình cũng nghĩ là có. Đúng rồi. Kiểu nếu mà mình làm đúng ấy, thì là ng người ta nghĩ là bình thường, đúng không? Còn nếu mà mình làm sai cái, người ta là, kiểu, dí dí tận, ờ, tận cùng luôn ấy.
Đúng rồi, đúng rồi.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
Ừm. Tẩy chay. Jack 97, đúng không? J97 chẳng hạn. <laughs> Đúng rồi. <laughs>
Đúng rồi, như kiểu ấy, bạn Jack ấy rất là có tài đấy. Nhưng mà, <laughs> ừ, lại lại đi có những cái hành động như là không không, ờ ừ.
Ờ, không không phù không phù hợp quy quy chuẩn đạo đức của người Việt, đúng không? Giả sử như mình nghĩ nếu bạn J97 là ở ở Mỹ chẳng hạn, thì người ta nghĩ là bình thường thôi. Bởi vì dân Mỹ người ta cũng cũng như thế à. <chuckles> Nhưng mà nhân dân Việt mình thì nó lại câu chuyện khác, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi, lại vô trách nhiệm. <laughs> Ừ. Đúng rồi, dân Việt dân Việt mình thì nó sẽ hơi khắt khe về cái chuyện là, nói chung là, nhạy cảm như thế, đấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì, à, bạn nghĩ là, ừm, ừm, ừm, như với tư cách một người follower ấy, thì bạn nghĩ là mình có nên thần tượng hóa cái người mình follow không? Kiểu người ta làm gì mình cũng làm theo. Ví dụ người ta ủng hộ ủng hộ Trump chẳng hạn, thì mình cũng ủng hộ Trump, mà ông mà người ta chửi chửi ông ông nào đấy mình cũng chửi lại, đúng không? Nghĩ có nên thế không?
Chung là mình Không, không, mình nghĩ là mình mình mình nên hâm mộ họ vì những cái tài năng, ơ, ờ, của người ta. Chứ chứ còn đời sống của họ thì mình đúng rồi, mình không thể nào mình theo người ta được, ờ, mỗi người người ta có mỗi tính cách, mỗi sở thích mà.
Tài năng thôi, đúng không? Còn lối sống của họ thì mình cũng phải xem xét. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn. Tại thấy mình thấy giới trẻ bây giờ họ bị, kiểu, thần tượng hóa mọi người nhiều quá.